Ừm, hồi xưa tôi làm văn phòng á thì cái chắc là cái cách mà để giảm giảm stress là đi xuống dưới mua đồ ăn. <laughs>
Ờ, ờ, cái đó được á, tại vì mình được đi bộ ừ, đúng vậy, đi bộ nữa. Đúng rồi.
Câu giờ á. Đi từ văn phòng đi từ văn phòng đi xuống, ơ, dưới kiếm cái này cái kia ăn uống chơi. <laughs>
Ừm, đúng vậy, ờ, thành ra, ờ, mình thấy á là công việc á làm cho ờ, cho mình á ha, là cảm thấy stress ha, rồi học tập cũng vậy. Hoặc là mối quan hệ với lại người này người kia cũng làm cho mình stress nữa. Cuộc sống hàng ngày á, ờ, nhiều lo lắng về tài chính rồi sức khỏe này kia ha. Thành ra mình phải làm cho bớt căng thẳng.
Ừm, đúng rồi. Nhiều khi mà buổi tối mình á cứ nằm mà cứ nghĩ về công việc luôn á. Kiểu, bị lo lắng là, ừm, ừm, cái project sẽ như thế nào? Ngày mai sao? Kịp hông, này kia.
Ừm. Đúng, đúng. Ờ, đúng vậy.